Olha, me conta: Como que é sua rotina matinal, assim, para começar bem o dia?
Hum. Olha, para começar bem o dia e eu costumo, né, logo quando eu acordo, assim que eu abro os olhos, né, eu tenho tomo consciência de que não tô morto. <laughs> Eu costumo agradecer, sabe? Eu sempre faço uma oração. Pode ser uma coisa simples. É é o o rezar um Pai Nosso, ou então um agradecimento que com minhas próprias palavras, né, pelo dia, pela família, pelos amigos. E e e pedindo proteção, essa essas coisas básicas que todo mundo tem que fazer, né? <laughs> Então, assim, é para o meu dia iniciar bem, esse é é um um primeiro ponto. Nem sempre eu lembro. Na maioria das vezes sim, mas faz parte. E a 2ª coisa é a uma atividade física. Eu costumo
Uhum. <laughs> Aham. Sim. Exato. Hum. Sim. Ah, você é adepto, então, dos geração de saúde, então? <chuckles>
Sim, é, não tem tanto tempo, <chuckles> mas sim. Já me considero, porque assim quando eu acordo, né? Agradeci, fiz fiz os meus agradecimentos. A primeira coisa é trocar de roupa, tirar o pijama, colocar o meu tênis, né, de da da academia, colocar uma camiseta, ou um short, ou calça. E eu já preparo o meu pré-treino <chuckles> que
Uhum. Uhum. Hum. E o que que tem nesse seu pré-treino?
É só um ingrediente, eu não não não misturo muita coisa, que é a creatina, eh, e ela é ótima. Eu misturo ela com água mesmo, 250 ml, antes de sair de casa. Esse, teoricamente, é o meu café da manhã, porque eu to eu gosto de de treinar em jejum, sabe, eh, eu não mis sim, eu n eu já até tentei ir e, às vezes, eu já fui, eh, depois de tomar café, eh, e eu não me sinto tão bem na na na hora que eu tô fazendo exercício, sabe? Fico enfim, pr pra mim funciona melhor, indo, eh, e co em jejum, só mesmo tomando a creatina. Mas, assim, assim que eu acordo é que, assim que eu chego na na academia, eu tomo um café, que lá tem uma uma maquininha de café, tem um um uma maquininha de água também saborizada.
Uhum. Uhum. Ah. Hum, sim, você é adepto Sim. Uhum. Uhum.
Então, assim, o o a creatina em casa e um café assim que eu chego lá. E, na na academia, aquela coisa, não é tão tão emocionante a rotina, né, mas eu sempre, antes de, eh, de de pegar peso mesmo, de ir pra musculação, eu costumo fazer uma o uma corridinha na esteira, sabe?
Ah. <laughs> Sim, um cardiozinho pra dar aquele gás ali, pra acordar os músculos.
Um cardio. Exato. Total. Eu e e eu eu me sinto justamente assim, é despertando mesmo, quando eu vou para para a esteira, porque eu não fico correndo o tempo inteiro, eu eu fico intercalando, entre andar rápido e corrida, sabe, 2 minutos pra cada. Exato.
Uhum. Sim, pra dar um e, assim, você gosta de treinar em companhia ou você prefere treinar sozinho?
Ai, sozinho, não dá, e em companhia e se eu já até treinei em companhia no Brasil há há há um tempo atrás, eh, com amigos, ah, vamos no mesmo horário e tal, mas e a gente acabava f conversando mais do que treinar, sabe. E aí, é gostoso também ter ter alguém ali do lado, mas dispersa, exato e eu tava e eu tô muito no foco, porque
<chuckles> Uhum. Dispersa um pouco, né?
E já tem uns 4 meses que eu entrei, então eu falei assim: "Não, j já que eu vou incluir uma atividade física na na minha rotina, vou gastar dinheiro, inclusive, nessa atividade, eu tenho que fazer direito, porque eu não vou estar acor acordar cedo, né tipo aí a acordo 6h30 pra ir pra academia e chegar lá, eh, não treinar, não tem como. Ai não é? E olha que que tem gente que faz isso, viu. Eu falo gente que disposição, <laughs> vir até aqui pra estar ocu ocupando o equipamento <chuckles> e não está treinando, tá mexendo no celular essa hora, <laughs> acontece.
Exatamente. <laughs> Não, não dá, né. <laughs> E Ah, não, eu já sei, se eu tiver que levantar pra ir para a academia é pra treinar também. Ai n já nem tenho disposição ainda vou <chuckles>
Não é? Exato, e e tipo eu falei: "Não é investimento, é dinheiro, né." Então, tem que, eh, e e é também a que saúde, né. O nosso corpo, enfim, aí eu faço essa essa corrida na na esteira, né corrida e e e intercalo entre caminhada e corrida, normalmente u uns 30, 40 minutos, no máximo. Eh, e aí depois vou para a musculação, eu não costumo fazer vários músculos por dia ou várias partes do corpo por dia, eu foco sempre em uma só, sabe.
É. Uhum. Uhum.
Então, tem dias que que que é bíceps, tem outros que é tríceps, eh eh ombro, enfim, o vo e se vo se eu for, eh, desmembrar <chuckles> ca ca os exercícios cada dia da semana ainda ia faltar a parte, mas assim eu faço, né. Aí vo e volto pra casa, né, e eu normalmente costu costumo ficar é 1h30, 2h na academia.
<laughs> <laughs> Uhum. Ah, bastante tempo até.
Então É, bastante tempo. Então, assim, eu normalmente chego em casa umas 8h30, 9h e saio eh 6h30, 6h40, né. Então, pra dar aquela equilibrada e aí quando eu chego em casa, eh, é que normalmente eu vou comer alguma coisa, sabe, que aí eu tomo o pró o o o pós-treino que que a a proteína.
Uhum. Hum.
E aí misturo ela com com água também e tomo e como comida mesmo, viu, pra tu não pensar "meu Deus, esse menino não come não," é. <laughs>
<chuckles> É então, vive de ar, eu estou aqui pensando, meu Deus, vive de ar queria essa <chuckles> queria ter essa disposição gente. <chuckles>
Não, mas eu fa eu como aí fa faço um pãozinho, às vezes u um um misto quente ou só o mesmo queijo ou então uma fruta, sabe, banana, assim, fruta, eu fico comendo no dia todo, fico que nem um ratinho, sabe. Amo comer, eh eh <clicks tongue> laranja, tangerina, banana, tu tudo que de de fruta eu eu gosto, não tem u uma fruta que eu não goste. E aí eu acabo fazendo isso de lanche, mas pela manhã, eu normalmente como um pão assim que eu chego, eu to eu tomo uma proteína também e aí vou para as obrigações, né.
Uhum. Aham. Sim. É, então eu quero saber como é que é essa amanhã, é só na academia ou, eh, ou tem alguma outra coisa que encaixa aí? <chuckles>
E aí partindo pra ligações não. Tem, tem que encaixar a faxina da casa, né, que não se limpa só. Eu ainda não consegui comprar meu robozinho <laughs> que eu quero muito. <laughs> Aham, mas eu quero, não é uma maravilha aqueles robozinhos, gente, eles limpam tudo e dizem que ainda, eh, tem uns que ainda passa pano. Eu que eu se eu quero fazer um investimento, eu vou querer esse que é um pouquinho mais, é o que que faz um pouco de tudo, né, varre e depois passa pano, mas por enquanto eu não tenho, então, eu acabo fazendo essa parte de manutenção mesmo daqui de casa, sabe limpan varrendo, depois eu passo pano na na casa inteira.
Ah. <chuckles> Ai, meu Deus, é v é, vai ser o meu próximo aquisição <chuckles> Super. Sim.
Eh, lava os banheiros, porque aqui uma coisa engraçada, não é que aqui em casa tem mais de um banheiro, não viu. É porque o banheiro cortaram no me meio. Então eu tenho meio meio banheiro em cada parte da casa <laughs> porque a gente ba nós brasileiros, estamos acostumados com o banheiro completo, né? É com uma pia, o vaso, o box para tomar um banho, eh, eu me mudei, né. Hoje em dia eu moro a é é na Europa e aqui no apartamento onde eu alugo. Só tem 1 lavabo no corredorzinho, que aí é a parte onde onde tem o vaso, uma piazinha pequena e espelho. E dentro do meu quarto é que tem a segunda parte do banheiro que só que tem uma pia é dupla e o chuveiro sem vaso. Então é em em vez de me me ajudar nessa rotina matinal na hora da limpeza, não, eu tenho que lavar 2 banheiros porque inventaram de dividir ele em 2. <chuckles> Então aí eu venho primeiro para o menorzinho, aí depois vou para a partir do chuveiro, lavo também tudo.
Como assim? Exato. Uhum. Uhum uhum. <laughs>
E aí, enquanto eu tô fazendo isso, normalmente o o meu partner está trabalhando também, que ele tá e e -e tanto eu quanto ele, nós trabalhamos de home office. E
Ah, então você consegue você trabalha de casa também.
Trabalho, isso, e ele, eh, enquanto eu estou tipo terminando já, porque a cozinha normalmente é uma das primeiras áreas que eu limpo. Ele já tá adiantando fa fazendo a comida, sabe aí ele dá dá uma pausa também no trabalho dele e vai cozinhar enquanto eu estou faxinando a a a o restante da casa. E aí, assim que eu finalizo, já fica próximo do do horário de almoço, sabe? Então no
Uhum. Ah, então
Eu começo Hã.
É cop é cooperação, então, né? Cada um faz um pouquinho.
Cooperação. Sim, totalmente, eh, mas, assim, eu costumo eh, hum, fazer mais do que ele. ´Porque eu não gosto das coisas que ele faz muito, não, sabe? Aí eu: "Ah, meu Deus, pelo amor de Deus, não sabe separar uma roupa pra lavar na máquina, sabe, não é nem na mão", <chuckles> é que eu sou crítico também, então eu fi fico brigando com as coisas que ele faz, aí eu acabo fazendo mais coisa. <laughs>
Uhum. <laughs> <laughs> Fica pegando a maior parte para você assim, né? E assim você me contou a tua rotina de manhã da academia, né. Da tua alimentação, da organização da casa, mas e o trabalho? Como é que você encaixa nisso e assim hum.
Uhum. Uhum. Isso. Exato, hum.
Pode falar.
Pode perguntar. Ah, então eu encaixo justamente nesse sentido, porque assim que ele termina, né. De de fazer a comida, alguma coisa assim, se já for próximo do horário de almoço, a gente já dá uma pausa, tanto eu no meu trabalho quanto na dele pra almoçar e se não, eu já inicio o meu trabalho também, porque eu também já entro no meu trabalho um pouco mais tarde. Eu não tenho o horário tão convencional, né. Da da da de muitas companhias.
Uhum. Hum. Você consegue ser flexível, então com os seus horários?
Consigo, exato, consigo ser flexível e então, assim que eu tenho oportunidade, eu já entro, eh eh, mas, assim, eu passo o dia, né. E às vezes até à noite, consultando coisas do trabalho, mas enfim, na hora que eu realmente sento pra <chuckles> começar a trabalhar pra fazer, então eu já faço, sabe, e aí a gente Só tem que se preocupar aqui em relação na questão da da rotina, porque como somos 2 pessoas e às vezes a gente tá em uma reunião, em um meeting, é pra um nem um um não atrapalhar o outro, sabe, então
Uhum. Pra fazer Uhum. Ah, bacana. Hum e falhando as e falando em distração em atrapalhar um, atrapalhar o outro, né?
Uhum. Aham.
E o celular, ele te ajuda ou ele te atrapalha nessa nessa rotina, você é uma pessoa que se distrai muito fácil com o celular?
Olha Sim, me distrai muito fácil. Eu tenho que ficar ligado nisso para não me distrair, sabia é a é até e desde a hora que eu acordo, na academia, por exemplo, é um parceirão, porque eu deixo o celular de lado, só tem a música ligada, então e e eu não deixo nem notificações mais no meu celular ligado, sabe, nem notificação para vibrar. Porque incomoda às vezes, né. Às vezes a gente tá concentrado em alguma coisa, seja na atividade física, ou a na limpeza de casa, no trabalho, e a gente acaba perdendo um pouco esse foco. Então eu tiro todas as notificações. E aí
Uhum. Uhum. Ah. Sim. Com certeza.
É. E aí acaba que ele não atrapalha tanto, mas, eh, eu preciso ficar atento, porque quando a gente menos espera, automaticamente a gente já tá dentro de uma rede social, né, ou ou então <breath> eh, respondendo a alguém sim, respondendo a alguém no WhatsApp, uma coisa assim. Então, assim
Exatamente. Já sai do foco, né? Sempre. E assim, você, né, você me contou da sua rotina matinal, do da academia, trabalho, tudo e eu queria saber uma coisa, que eu tô bem curiosa, porque eu tô super nossa. Fiquei super motivada com a tua rotina. <laughs> Vou copiar, inclusive. <laughs> Assim, o qual foi a maior mudança assim na sua rotina matinal que você fez que você fe viu uma diferença grande, assim e fez bem pra você?
Hum. Aham. <laughs> Diga! Pergunte-me! <laughs> Que bom, que bom. É, eu acho que foi a a inclusão da atividade física. Com certeza. Porque eu antes até o meu sono era um pouco desregulado antes, sabia. Tipo eu ah, eu
Uhum. Hum. Ah, então a atividade física tá aju ajuda até a regular o teu sono.
sim. Totalmente, porque eu acabava me distraindo, como a gente também tá falando de notificação, eu não não eu acho que eu ficava com muita energia acumulada. Então assim de noite não não fi ficava sem sono, aí mexe no celular aqui, mexe no celular, eh, a a acolá. Daqui a pouco já era ma de madrugada. Então assim e e não acordava com disposição. E hoje em dia, só pelo fato de de manhã começar e fazer atividade física, mesmo que eu queira, eu não tenho conseguido mais dormir tarde. Às vezes eu tô assistindo uma série, alguma coisa e eu capoto aqui na sala, sabe. não tô passando, é, não tô passando mais das 23h da noite. Então eu acho que essa mudança, além dos benefícios de de físico, né. Porque assim, eu consegui perder um pouco uns quilos que eu estava querendo, já estou co ganhando uma massa muscularzinha, então, tô no caminho. <laughs>
Uhum. Uhum. <laughs> De tão cansado. Uhum. Com certeza. Já está vendo diferente, um um uma coisa diferente já. Já tá vendo os benefícios aí, né. <laughs> E assim
É. Exato. Eu acho que foi a ma maior mudança mesmo.
Você acha eh, você atribui a sua a ter uma rotina, né, porque muita gente só vai vivendo, né? Não tem uma rotina. Você atribui a sua rotina a essa coisa da atividade física logo de manhã, de tirar o pijama? Ainda mais quem trabalha home office adora trabalhar de pijama. <chuckles> Você atribui essa sua rotina pra o controle do estresse, da produtividade?
Né? Verdade. Uhum. Uhum. Sim, sim. Exato. É. Uhum, eu acredito que sim. É importante mesmo que a rotina, eh, não seja essa e que a atividade física não seja academia, sabe? Mas fazer um alongamento, escutar uma música ou, às vezes tomar um banho, uma uma uma <clicks tongue> como é que se diz? Uma meditação, sabe? Eu acho que isso já faz toda a diferença. Melhora qualquer rotina, né?
Uhum. Tomar um banho. Sim, sim. Verdade, com certeza, sou pleníssima de acordo com você. Olha, muito obrigada mesmo por compartilhar, aí, um pouco da sua rotina matinal. Muito inspiradora, aliás. <laughs>
Uhum. Por nada <chuckles> por nada. Eu que agradeço. Até uma próxima, tchau.
Até a próxima, tchau.